Aya Hello po. Magandang umaga. Again. <laughs>
Ma magandang umaga din, sa 'yo. Ayan, kumusta ka? <chuckles> Kumusta ang buhay mo?
Eto, ah, okay naman ta nilalabanan ko na 'yong antok ko kasi, ano, eh, lunch magla-lunch na, eh. <laughs> Uh-huh.
Ay, oo nga, ano. Pero, m sa panahon talaga natin ngayon ano, ah, madaming nangyayari sa panahon natin na sobrang nakakagulat. Na no'ng nakaraang panahon hindi naman nangyayari 'yong gano'n, lalong-lalo na pag usaping pera na talaga. Kasi nga, alam mo ba, minsan nakakalula kasi 'yong, 'yong nababalitaan ko sa TV ang laki ng napanalunan niya sa lotto, mga ganyan. Tapos, 'yong isa naman, kumita daw siya ng ano, 'yong investment, ganyan. So, sabi ko, "Wow, nakakalula naman 'yong mga kinikita nila." So, sabi ko, "Ang laki pala ng ano 'no, ng halaga ng pera para sa kanila," 'yon. <chuckles> Pero ikaw ba, ano 'yong pinaka-surprising na nangyari sa 'yo dahil sa pera?
Mm. Mm. Ah, o? Grabe! Oo. Oo. Mm. Oo. Mm, mm. Hmm, ayan. Siguro, una na diyan na pinaka-surprising na nangyari sa'kin, 'yong eksaktong nangyari ba't ako nagulat, siguro, ano no'ng time na nagtrabaho ako sa previous company ko which is sa isang tobacco company, ah, pero nasa ano ako, nasa global business services, parang shared services nila na entity. Ah, kasi do'n ako nag nagulat ako, do'n kasi sa sa ano ko, do'n sa offer sa akin no'ng una akong pumasok doon. Parang ano, akala ko ang asking ko lang kasi no'n parang nasa 25 to 27 lang, mga gano'n lang ba, gano'n lang kaba kasi parang, siyempre nags-start pa lang naman ako. Aba, pag ano sakin sa offer ko, pagtingin ko sa offer letter ko "Ay! Mas malaki!" doble ng ano ko, doble ng, hmm, doble ng basic doble ng basic pay ko do'n sa tinrabaho ko before that, before.
Mm. Mhm. Oo. Oo, oo. Mhm. Oo. Mhm. Oo, oo. Mm. Oo. Ay, gano'n? Basi Ay, grabe! Wow! Siguro ang laki-laki niyan. Mga 50 siguro, ano? <chuckles>
Mm. Ay hindi, hindi, hindi. Hindi 50, nasa ano lang naman, 'yong mga ah, middle na 30-ish ganyan, 30
Ah. Pero, mas malaki na 'yan 'no? Oo.
Mga 30-ish, o mm. So, parang siguro ang gross ko nasa almost 40, mga ganyan. So, parang ay
Ayan! So, anong nangyari sa'yo dahil sa pera na 'yan, na na 'yong nagulat ka? Anong nangyari sa'yo?
Ay, syempre na grinab ko na agad. 'Di 'no, grinab ko na agad, kasi parang o dahil nga reputable naman at multinational company naman siya, grinab ko na for the experience. O, dahil no'ng nag-resign 'di no'ng after 2 years, um, tapos no'ng do'n din ako unang naka-receive ng bonus na 6 digits.
Ay wow! <laughs> Oo. Oo naman. Ayan. Mm. Oo. Wow! Ang laki-laki naman ng 6 digits na 'yan! <chuckles> Ikaw pala 'tong madaming pera 'no? <chuckles>
Ah, oo. Oo, 'yon do'n, parang Oh, iba talaga ‘pag wala pero wala naman akong naipon. Mm, kasi puro gastos. Uh-huh.
Ayan. Uy, grabe ka, panay gastos ka. Dapat matuto kang mag-ipon, ano? Kasi ako din, yung nangya
'Yan. Ah, hindi ‘di ‘di din ako nakaano din kasi parang inuna ko nga kasim siyempre parang hard-earned money ko ‘yan. So, ako na muna makikinabang.
Mhm. Tama, totoo ‘yan. Sabagay tama ka diyan. Siyempre, kapag ah, ako naman. Kapag merong natatanggap na pera, talaga na siyempre ma talagang magugulat talaga ako, and nat matutuwa, kasi siyempre matutuwa kasi pinaghirapan mo ‘yan, eh, and nakakaramdam ako ng ano, hmm, ng sense of fulmil fulfillment. Kasi siyempre, nagkaroon ka ng kita dahil nagtrabaho ka ng maayos, kaya ka nagkapera. Kaya sobrang oo, oh, saba sabagay wala ka na diyan, pero okey lang yan.
Ganun m mhm ganto. <sniffs> Mm. Mm. Yung gi a ako muna, oo. Oo. Kaso wala na ako dun, eh. <chuckles> Nag-resign na ako dun, eh. Mm, kaya dun ako sa bago, hmm, ah, ano p
Mm, kaya naman ano, sa akin talaga, tuwang-tuwa talaga ako sa pera natanggap ko. Kasi meron akong pambili ng gamit ko, ganyan, na saka en meron akong savings na, ganyan. So, malaking tulong talaga, 'no? Sa pera na natanggap ko na, ah, nakakagulat man yung natanggap ko, pero at least, uhm, sobrang, ah, naramdaman ko yung, ano, yung kapanatagan ng loob saka kapayap kasaya kasiyahan talaga. Kasi siyempre, pinaghirapan natin ‘yan, eh, kaya dapat lang na makatanggap tayo ng ganon, ‘di ba? <chuckles>
Hmm. Mm. Gusto ko. Mm. Mm. Wow, oh, pinag. Totoo like di ko rin naman talaga alam mo yun yung computi parang yung computation kasi na initial sa akin mas malaki dun sa natanggap ko. Ay parang mas mas, ah, mas lumaki nung yu yung natanggap ko na mismo parang pero kasi parang plus na dun kasi yung sahod ko talaga for the for the kinsenas, eh, for the for the 15 days. So, pero alam mo yun, kahit na ganon ba parang first time sana ulit sa bagong work ko maka-receive naman ako ng ganito, sana, ah, sana sa bago kong work ngayon na alam mo yun kasi deserving ko naman. Ngayon kasi, ah, kaya kasi ako umalis dun sa dun sa job ko na yun kahit malaki talaga yung sahod ko't nanghihinayang din naman ako, pero kasi yung peace hindi kasi ako magkakaroon ng peace of mind dun. Medyo ano kasi, eh, nag-struggle ako dun' tsaka yung mga tao dun, eh, ayoko sa inyo. Hindi niyo ko ay ano 'yun parang ang pangit ng ano niyo, pangit niyong humawi.
Mm. Hmm. Ayun Mm. Oo, oo. Mm, oo. Mhm. Oo, oo. Mm. Ayun. Ayan. Mm. <chuckles> Oo. Hindi ka comfortable sa kanila, oo.
Ang pangit nilang humawak ng tao, yun 'yon.
Ay gano'n, mismanagement. Alam mo naalala ko talaga ano, um, nagu talaga 'yong isa mga 'yong eksakto talagang nangyayari din 'no bakit ako nagulat sa pera na 'yon kasi hindi ko inaasahan na akala ko talaga maliit lang. Hindi ko inaasahan na oo, ang laki pala. Sabi ko, "Wow ang laki pala," sabi ko. So, malayo talaga sa inaasahan ko dahil hindi ko na-expect na gano'n 'yong ibibigay sa akin kaya naman gulat na gulat ako. So, ibig sabihin talagang nakita nila ano 'yong performance, yung yung kagali kahusayan mo sa pagtatrabaho ganyan kaya dinoble nila 'yong suweldo ko yung suweldo na 'yan. Kaya laking tuwa ko talaga na ganun yung ibinigay nila kasi nakita talaga nila kung paano ako magtrabaho ganun. <chuckles> Siyempre naka nakakaano 'yon 'di ba? Mm, nakakaramdam ka talaga ng sense of fulfillment and accomplishment, ganyan.
Mm. Mm. Malaki, ah. Mm. Mm. Mm, mm. Dun nag ah. Mm. Mm, nakakatuwa naman yung ganyang mm. Sana ganyan sa bagong work ko kasi ang pa ah, nung bago ko kasi tinanggap yung offer na yun dun sa dito sa bago kong work ko ngayon, sana tinanong ko muna, ah, "Eto po ba yearly po ba yung bo ano ninyo yung salary increase?" Sabi nila parang depende daw sa com depende daw sa dis parang discretionary ba, na depende sa budget ng company parang ganyan. Tapos sabi ko ay, pero kasi sabi ko, "Kailangan ko na ng trabaho, eh, kasi ilang tat ilang buwan na akong walang trabaho," so tatlong buwan. Sabi ko, "Sige tanggapin ko na," kahit kahit ang nangyari mababa tuloy yung sinahod ko. Mababa mas mababa mas mababa, pero pero tinanggap ko na lang kasi sabi ko kailangan ko na ng pera at nag kailangan ko humabol sa mga bayarin ko. Kaya ganun.
<chuckles> Mm. Oo, oo. Ah. Oo, oo ganun. Mm, oo, oo. Ah. Ah, oo, oo, tama 'yan. Ayan, pero ikaw ba paano naman makakaapekto yung pangyayari yun sa pananaw mo sa pera?
Ah, yung pangyayaring yun kasi since naka-ano parang inisip ko talaga, inisip ko, pinag-isipan ko talaga maigi, ano kaya pamilya muna o sarili ko. Kasi parang sa parang sa lahat ng pagkak ano sa mga dun s nag-time na nag-start akong magtrabaho parang puro family, puro family parang, what if ako muna.
Mhm. Hmm. Oo. Oo. Hmm, tama yan. <chuckles> Oo. Ayan.
Sarili ko muna kaya yung isipin ko. Kaya ayan, nakapagpundar ako ng laptop, bago yung yung yung pinapangarap ko talaga na personal ko na personal ko talaga na laptop ayan, ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos nakapundar ako ng AC, nakapag-travel ako sa Japan.
Wow, dami mo palang napundar ano? Mm. Wow, ang dami mo palang nagawa dahil sa pera na yun, ano.
Kasi Oo di, kasi yun sa Japan kasi may inattendan akong con may inattendan kaming concert na nakakuha kami ng ticket kaya plus plus tour na lang. Plus tour na din kasi syempre kailangan naman naming sulitin yung, ano yung binayad naming visa dun sa Japan, di ba? <laughs>
Hmm. Ayan, oo. Ticket. Ay, yung visa, oh, sa bagay mahal ang visa dun, pero alam mo ba?
Visa tsaka plane ticket, mm. Hmm.
Mahal talaga 'pag pinagsabay mo yung visa saka plane ticket. Talagang magugulat ka talaga sa ano, sa halaga nun, di ba?
Gulat ako mm. Pero expected ko din na aabot talaga ako ng fif al 50K ang gagastusin ko.
Mhm. Ay gano'n 50k. Sa papuntang Japan fifty k? Ah.
Oo. fifty k. Mm, ka kasama na do'n yung mga pinamili ko, yung mga oo. Yi yung mga ginawa naming is sure dya mm.
Ay, talaga. Oo, hmm, pero alam mo ba? Mm, ni talagang natutunan ko do'n sa tungkol sa pera na 'yon, na la na-realized ko na, ah, kapag pala nagtatrabaho ka ng maayos at nakakatanggap ka ng ano ng suweldo, talagang ano mararamdaman mo na 'yong ano, 'yong kapayapaan kasi siyempre pinagtrabahuhan mo yan, eh, kumbaga parang accomplishment mo 'yon, and then na-realized ko din na kapag hindi maayos 'yong trabaho mo, siyempre hindi rin maayos yung matatanggap mo na suweldo ganyan, 'yong performance gano'n. So, maapektuhan talaga 'yong bawat performance ano kapag, ah, 'yong pera na 'yan naka naka-ano siya naka-rely siya do'n sa performance mo kaya naman kung mm, totoo 'yan. Kaya kung okey yung ano mo, mhm, kung okay yung performance mo okey din yung sahod mo ganyan, at saka kapag sa oo, at saka kapag talaga galing sa pinag pinagtrabahuhan mo talagang yung pera na yan, magiging ano kaya magiging matalino ka sa pag-budget, kumbaga parang ingat na ingat ka 'di ba, naranasan mo ba 'yon?
Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Na performance talaga. Ay oo! Totoo naman yan. Pero, ayun sa akin mm. Eh, iyan na ngayon ang goal ko. Mm. Mm. Oo, kasi ito ka kay, ito yung goal ko kasi ngayon, eh. Parang habang nagbabayad ako ng mga ob financial obligations ko. Yung mga utang, ganyan. Hmm, gusto ko kahit papaano makaipon ako. <chuckles> Kasi parang ano, ang nangyayari kasi sakin ngayon. Ah, yung yung sinasahod ko, ay napupunta lang halos lahat sa utang. So syempre paano naman yung oo. Parang paano naman. 'Di baleng ano, 'di baleng mawalan ako ng allowance. Kahit maliit lang allowance ko, basta may ipon ako. Iyon, uhm, ang kaya nga ang ginagawa ang gagawin ko nga ngayon siguro kapag may maghaha naghahanap talaga ako ng mga side hustle ngayon, eh. Yan swinerte merong isa, tapos 'di ba? So, yung parang ang ang strategy na ginagawa ko, parang gusto ko sana makapag start na ko mag mag o-open ako ng time deposit.
Mhm. Oo. Oo. Mm. Oo. Ay, ganun. Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Ayan, aha. Oo. Ayan, oo. Maganda yan. Mhm.
Oo. Pag nag-open ako ng time deposit hindi ko magagalaw yung i hindi ko magagalaw yung pera na yun. Yun lang tinabi ko tin
Mm. Tama, tama 'yan. Oo. Alam mo maganda 'yan.
Di ba? For ano yun siguro i-set ko siya na parang sa MP2 ba? Kasi meron din akong MP2 eh, ah, gawin ko 5 years, tapos hindi ko siya, di tas hulog lang ako ng hulog dun, yun nga lang kailangan diligently ako maghulog. Ngayon kasi
Mhm. Tama. Alam mo dapat talaga yan diligent ka, pa continuous yung paghuhulog mo dapat.
Mm. Continue eh, mas gusto parang mas gusto ko nga kasi sana yung ano, ah, parang auto deduct na sa sahod ko, kasi ngayon kasi sa work ko 'yon lang yung medyo frustrating ako hindi sila, nag wa wala hindi uso pa sa kanila yung MP2 So, unlike do'n sa previous ko nagbabawas talaga sila, kaya naka kaya nahuhulugan 'yon. Ngayon kasi hindi nahuhulugan. Kasi kapag hindi ko kasi siya mararamdaman kapag kinakaltas siya sa sahod ko. Nag sa sila mismo naghuhulog di ba? Mas mas prefer ko pa yung gano'n, eh, kaysa at least hindi ko nararamdaman, ay na hindi ko nararamdaman, ay! Ano pala parang hinuhulugan pa pala ako dito kahit iyan ngayon 'yon sa ano nagloan ako sa SS kasi napilitan ako 'no, so baka by June itong June na nila ako makakaltasan. Ah, malapit na ako kasi ju mm, dahil di kaya, naka autodeduct yan so, di ko naman siya mararamdaman. <laughs>
Ah. Oo. Mhm. Ay, gano'n. Hmm. Oo, sabagay. Oo, tama. Mm. Oo. Oo, oo. Mm. Ah, malapit na. <chuckles> Pero Sabagay. Pero alam mo nagbago talaga no 'yong paraan talaga ng paghawak ng pera. Kasi 'yon nga nagkaroon ako ng, ah, na na-realized ko na kailangan ko mag-budget ng maayos ganyan, so ang ginagawa ko talaga yung pagtanggap ko ng suweldo ko yan diner deretso agad sa savings para sa gano'n hindi ko siya mabawasan or, ah, magastos ganyan and then i-ba-budget na talaga yung mga dapat baba yung mga baya bayarin, mga monthly bills ganyan. So, dapat talaga naka-budget na yan so, i i-separate mo na yung mga babaya yung mga monthly bills na tinatawag. <chuckles> Buwanang bayarin na yan. So 'yong buwanang bayarin na yan itabi mo na, para hindi mo na magalaw, 'di ba? So, itabi mo na, bago mo i-save yung pera mo, bago ka mag-ipon yan tabi mo muna yan. S o yung tira 'yon yung ilalagay mo sa, sa bangko, para talaga naaayos mo yung budget mo, at saka hindi ka, hindi basta-basta nagagalaw yung mga pera na nakalaan para do'n sa mga monthly bills mo, ganyan. So
Mm. Mm. Mm. Oo. Ba-budget na talaga. Mhm. Oo, oo. Wala. <laughs> Mm. Hmm, oo gano'n naman. Mm. Hmm, so oh. Oo, oo.
Kasi napakahalaga talaga ‘no na maging matalino tayo sa paggamit ng pera, kasi minsan ‘di natin alam kung saan-saan natin ginagastos yung pera natin. Minsan maraming mga nakikita natin diyan sa social media na nag-offer ng mga mas malaking kita, mga investment, or yung scam. Mga gano’n, ‘di ba, ang dami kasing
Mm. Oo. Oo. Mm. Ay, Diyos ko.
Lalo na ‘pag natanggap mo na malaking meron kang malaking halaga ng pera tapos sasabihin sa'yo, "Oy dodoblehin natin yan." Minsan nangyari na ba sa'yo ‘yon, offeran ka ng doble-doble?
Oo. Ay! In-offeran ako ng dob saan? Sa
Yung mga scam na mga is investment, mga ganyan.
Ay, ako muntik na kasi naalala ko lang ‘no, ah, meron kasi ako nagba ‘di ba nagso-scroll nga ako sa Reddit. So ba parang may napukaw dito ako dito sa mga ano daw, yung mga may mga ibang stall daw sa mall na, ah, para siyang, ang fishy nung ano ang fishy nung mga or yeah, parang may suspicious yung mga binebenta nilang products. Kasi dati ‘no, may tumawag dun sa landline namin. Parang nanalo daw kami something, yung address daw namin, o yung number namin. Ah, tapos i-claim daw sa ganitong location. Eh sabi sa may bi ano sa do eh, ‘di ako naman since malapit lang ‘di pumunta ako. Tingnan ko lang, tapos nung hinahanap ko yung stall yung parang sinasabi nilang address location parang, wait, wait lang ‘di dun ako parang napagtaka ko. Parang iba ata ‘to kasi parang, nanalo daw kami ng grocery items sa grocery items? Tapos tapos puro makakita kong mga products products pero nagpupunta daw siguro, ay okey naalala ko na. So nung nabasa ko kasi yung ano na yun, yung Reddit yung Reddit post ayun, parang nangyari sa'kin ‘to, ah. Pero buti hindi natuloy. Kasi malamang aalukan ako ng mga product. Umuwi nalang ako pero hindi ako napunta. Umuwi nalang ako kasi kapag nag kasi kapag nag-approach ako, baka iyan na magsimula na ang scam o ‘yang pabubudol na yan, ‘di ba, na nag-aalok sa overprice ng mga product, eh, mediocre naman.
Mhm. Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Ay, ganun. Grabe, tapos? Mhm. Oo. Oo. Oo. Oo. Iba na. <laughs> Uh-huh. Ay, oh. Ah. Mm. Oo. Ah, okey. Sa a a anong mangyari sana sa'yo? Be ah. Si ay umuwi ka na lang. Oo. Ayan. <laughs> Ayun, alam mo oo, budol-budol nga ‘yan ano. <laughs> Ayan, salamat sa'yo. Paalam.
Mm, ayan. Te thank you so much ulit.